أكيد طبعًا، أنا حاجة من الحاجات اللي أنا كان نفسي إن هي تحصل معايا في الجامعة، إن أنا ييجي لي جامعة بعيدة عن البيت بكتير، اللي هو بحيث إن أنا أقعُد في سَكَن جامعي، أو إن أنا أقعُد في مكان مع طَلَبة زيي زيُّهم برضه، وأبدأ أعيش حياتي أو اللي هو يعني أخرُج من جَوّ اللي هو البيت، وأبدأ أشوف بقى نفسي ها ها هاعرف أعمِل أكل لنَفْسي، هاعرف أضبّط أموري المادية لوحدي، آآ، هاعرف أضبّط حياتي ما بين الدراسة وما بين إن أنا بالضبط، أن دي كانت من الحاجات اللي أنا كان نفسي إن هي تحصل لي بصراحة.
اهم. آه. آه، آه. اهم. تحسي بمسؤولية بعيدة عن البيت بقى يعني، امم. هو أنا حسيت بيها بعد لمّا سافِرت من مصر يعني، آآ، ابتديت بقى إنه خلاص بعِدت عن أهلي، فبقى المسؤولية كلّها عليَّ أنا أشوف إيه ال إيه اللي هيحصل في يومي <chuckles> آآ، آه، آه.
يعني عايشة لوحدِك يعني. كويس والله، حلو ده.
آمم، يعني اعتماد على النَفْس بيبقى مختلف تمامًا عن العيشة طبعًا مع الأهل.